É-é a associar, né, uma obrigação.
É. Exatamente, associar uma coisa com a outra.
Eh, eu vou chamar de obrigação, porque você tem que fazer isso, né, você tem que tomar as vitaminas, eh, bom né, pra pra fase da vida pra mulher pra pra você ficar mais forte, não ter tantos problemas, né, talvez essa tontura seja algum al al algum resquício, alguma coisa que vai acontecer, então é bom você tomar essas vita pra não passar por isso, pode ser um labirintite de repente, tem que a tem que avaliar todas essas situações, pode ser só o que você não come, então é realmente investir nisso, não deixar, né, de de tomar esses suplementos, essas vitaminas diariamente por esquecimento e qualquer situação vo você falou que acho que mora com seu marido né.
Aham. Exato. É. Aham. Eh. Uhum. Exato. Sim, meu marido e minha filha mais nova.
Então tem alguém aí que toma algum medicamento, todos os dias ou não? Não.
Não, não e se tivesse seria bem problema deles porque muito menos eu ia lembrar, não lembro nem do meu. <laughs>
<laughs> Não é porque você pode, pode estar ali, né, nu numa situação de que associa um coisa à outra, tipo a pessoa ah, está na tomar esse medicamento toma na sua frente aí você pensa ai também vou tomar o meu, né, é um coisa, é aquilo que a gente estava falando da associação, né, quando você associa um coisa com a outra.
<laughs> Sim. É, é. Eh, eu acho que isso pode ser um boa ideia, porque meu marido ele não toma medicamento, mas ele toma as vitaminas dele, ele é bem disciplinadinho, bem bonitinho sabe, e ele deixa as vitaminas dele no escritório, ele não deixa na cozinha, porque ele toma, um vez que a gente chega do crossfit ele vai toma o banho dele, eh, e a gente e ele vai pro escritório trabalhar aqui em casa mesmo, e ele já toma sabe, eu posso pedir pra ele me ajudar a lembrar, né.
Aham. Uhum. Hum. Uhum, então ele já toma ali no lugar que ele passa mais tempo, né, do dia dele possi Uhum, eh, Interessante, uhum.
Exato, exatamente, eh. Eh. Eh, boa ideia, eu acho que vai me ajudar essas dicas que você me deu, eh, muito obrigada por você me ajudar nesse dilema aqui que eu estou tendo de esquecimento e, eh, muito bom falar com você hoje. Obrigada.
Hum.